Понятненько, но вот тогда, теперь вот тебе от такой вот вопрос: допустим, гипотетически, дочь, сын твои
Ау. Да. Ага.
берут и вот так же вот поступают. Ты будешь их пытаться останавливать? Или, э, скажешь: "Жизнь ваша, делайте, что хотите"? Вот так вот, с бухты-барахты, на другой конец света, человеку, с которым познакомились по интернету, и о котором ничегошеньки не знают, кроме фотографии, видеозвонка, особенно в наши реалии, когда дипфейки, и всё остальное делается на телефоне за секунду.
Ах. Мгм. Мгм. <chuckles> Да. Мгм. <snorts> Да, действительно здорово, что спросил. Э, <chuckles> забавно. Но на самом деле, у меня детей нет, да и я не знаю, э, будут ли, да Гипотетически
Ну поэтому говорю: гипотетически. Вот допустим, есть у тебя дети вот Да
да, я бы, наверно я бы, наверно, поехала бы с ребенком в это место. А, <laughs> вот, я бы сказала: "Ну, поехали, съездим. Я с тобою, те компанию составлю, я заодно попутешествую. Может, сниму там себе комнату в отеле, да, чтобы вас не беспокоить." И, ну, зато будет, э, под контролем, да. Ну, потому что сейчас время мне кажется, вот раньше было безопаснее, чем сейчас. Ну, мне так кажется, да. И, а
Мгм. Не отпустила бы? Ага. Мгм. Ну и, может быть, не знаю, как говорится
Н-да. И, э, с сейчас как-то больше разводов там, да, и каких-то ситуаций действительно неприятных. Э, ну а раньше как-то н не так было.
Ну понятно. А вот Ага. Сейчас проще это всё делать, как бы, особенно современными технологиями, <sniffs> ну и разводить проще как бы.
Но проще передвигаться. Ну, и это тоже. Н-да. Ну да. <chuckles>
Так что это очень опасно, вот так вот доверять людям по интернету и бросаться в омут, мягко говоря.
<chuckles> М, да-да.